Mmm, oke oke oke. Kalau buat heeh?
Terus aktifkan juga dari kota mananya, jadi kan maksudnya jadi tahu ya, eee, kota mana yang mau masuk ke akun kita, gitu.
Ya. Betul sih, betul. Dan yang pastinya yang tadi kali ya, jangan share-share foto-foto atau lokasi rumah gitu kali ya?
Iya, bener banget. Karena takut nanti dikirimnya entah apa-apa gitu ya.
Mmm, kok. Oke oke, tapi kan, ini serba salah ya. Kalau jangan share nomor telepon, kayaknya di Instagram juga ada deh fitur untuk naruh nomor telepon. Justru kan itu kayak mempermudah klien reach out, kan? Mhm. Nah, itu gimana menurut kamu, jadi kita harus taruh apa enggak nih?
Iya, justru kayak auto fill gitu kan? Iya, bener. Sebenarnya, pada dasarnya e data-data kita ini udah tersebar di mana-mana, ya. Cuman ya, pandai-pandai kita kayak memang itu, mmm, ditempatkan sebagaimana mestinya atau memang ke orang ke tangan orang yang salah, gitu. Karena kan, kayak misalnya dari sosial media Instagram, TikTok, Snapchat, bahkan sampai WA pun pakai nomor HP. Dan bahkan waktu kita nggak aktifin nomor HP kita lagi, dan itu n maksudnya kan udah dinonaktifkan dari pihak, eee, ininya ya kartu prabayar, itu kan bisa jadi e apa nomor orang baru lagi, kan? Iya, jadi itu kan berbahaya banget sebenarnya.
<laughs> Betul. Mmm. Nomor orang ya. Oh, iya. Oh iya, bener ya. Kalo ada OTP OTP, ternyata kita belum, mmm, belum ini ya belum urus untuk pergantian nomor, itu bisa jadi masuk OTP-nya ke mereka, dong, ya?
E iya, benar. Jadi kan dibilang penipuan. Jadi ya balik lagi, gitu, ya. Karena data kita tuh sebenarnya udah tersebar, tapi tergantung dari pihak mananya, gitu, yang menjaga kerahasiaan data kita itu, gitu. <chuckles>
Oke, nah kalau terjadi nih misalnya ada orang-orang yang terjadi hal-hal kayak gitulah gitu ya, eee, mungkin ditipu atau mungkin kayak teman kamu gitu ya, langkah, eee, tips mengatasi pelanggaran privacy itu, langkah cepatnya tuh kayak gimana sih kalau menurut kamu?